Je fais face à un problème depuis quelque temps. Heu, j'ai un petit peu de mal à me concentrer, hem, sur les choses que j'ai à faire. C'est-à-dire que je vais commencer une tâche et puis sauter vers une autre tâche, et puis sur une autre tâche, et en fait, heu, à la fin de la journée, je me rends compte que j'ai pas forcément accompli ce que j'avais à faire et que j'ai un petit peu commencé, heu, toutes mes tâches, mais rien fini et hem et donc, heu, j'aurais besoin un petit peu de conseils pour m'aider à à lutter contre ces distractions fréquentes, heu, mmh, voilà, pour être un petit peu plus efficace, heu, dans mes journées.
Mmh mh. D'accord. Mmh. Oui. D'accord. Oui. Oui, je comprends totalement et d'ailleurs ça doit être, heu, vraiment frustrant, heu, de pas pouvoir, heu, finir, heu, finaliser, heu, heu, ces tâches. Comment toi tu te sens lorsque, justement, tu vois qu'au final, eh ben, certaines tâches, heu, bah, ne sont pas terminées?
Bah, en fait, heu, je finis toujours par les terminer, mais ça va s'étaler sur plusieurs jours, alors que, heu, heu, si je m'étais concentrée sur une seule tâche, heu, je l'aurais finie, par exemple, le lundi et le mardi, j'aurais pu me lancer sur une autre tâche, heu, tu vois ce que je veux dire. Donc, heu, c'est vrai que c'est hem, ça me fait pas souffrir, il faut pas exagérer non plus, mais, heu, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que je me dis: «Ben, heu, en fait j'aurais pu enlever quelque chose de ma tête, heu, en finissant cette tâche, heu, au début de la semaine», heu, alors que là, heu, je vais en faire courir plusieurs sur toute la semaine et je pense qu'au final, heu, peut-être que ça me fatigue, heu, plus, heu, que si j'étais un petit peu plus organisée.
D'accord. D'accord. Oui. Moui. Mmh. Moui. Mmh. D'accord, oui, non, je comprends très bien. C'est le fait également d'avoir, heu, un petit peu des multitâches et de pas pouvoir se concentrer, heu, sur une seule qui, heu, peut-être, heu, heu, oui te fatigue aussi, peut-être même mentalement, parce qu'au final, heu, heu, tu n'arrives pas, heu, au bout des choses assez vite et tout peut se mélanger. Heu, je comprends. Et est-ce que tu sais, tu pourrais m'expliquer un petit peu, ou un exemple type, heu, où, justement, tu as dû, heu, avoir, heu, différentes tâches, heu, en même temps?
Mmh mh. Mmh mh. Heu, alors, hem, quand c'est au travail, par exemple, ça se passe plutôt bien, j'arrive à gérer quand même, heu, parce que, heu, bah, souvent il y a des, heu, timings, heu, imposés. Enfin, on a un temps imparti pour faire une tâche, heu, ou alors il y a un projet qui est plus urgent que l'autre, donc je vais me concentrer sur le plus urgent, donc ça, à la limite, ça va bien. Heu, la seule chose, c'est que, heu, je vais me distraire, heu, heu, plusieurs fois pendant, heu, l pendant le temps où je fais ma tâche. Donc je vais prendre, heu, heu, mon téléphone, je vais scroller un petit peu, après, heu, je vais me lever, heu, je vais aller aux toilettes, heu, puis je vais me rasseoir, puis après, heu, je vais me relever pour boire un coup ou manger quelque chose. Tu vois, je suis assez, hem, enfin j'ai besoin, heu, de de bouger, heu, régulièrement pendant mon travail, mais ça, à la limite, heu, c'est ma façon de faire, heu, enfin voilà, ça me gêne pas plus que ça. Heu, je sais que j'ai un temps d'attention, heu, heu, qui est assez court, mais pas au point où c'est handicapant mais en tout cas, quand je sens que je me déconcentre, heu, je vais me lever, je vais faire un petit tour et je vais me rasseoir et là j'arrive à me reconcentrer, donc, heu, ça, ça va. Heu, en revanche, heu, effectivement, heu, heu, par exemple, heu, si j'ai, heu, heu, des tâches administratives, heu, personnelles à faire, heu, ben, heu, je vais commencer, heu, à faire, heu, une tâche et puis en même temps, je vais penser à, heu, ce que je pourrais acheter pendant mes courses le soir. Donc, je vais, heu, ouvrir une autre fenêtre et chercher des recettes. Puis après, je vais revenir sur la tâche administrative que je fais, tu vois? Heu, je jongle un petit peu entre les tâches, heu, heu, je finis toujours par tout faire, ça vraiment, heu, ça va, mais, heu, je vais m'éparpiller et peut-être que je mets un petit peu plus de temps que prévu, finalement, tu vois?
D'accord. Ouais. D'accord. Mmh mh. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Oui. D'accord. Oui, oui. Moui. D'accord. Oui. D'accord. Mmh. Oui. Mmh, oui, non, non je vois très bien, hem et de ce que je je comprends également, c'est que, hem, au travail, déjà, heu, bon, c'est c'est c'est bien, hein quand même de de, heu, d'avoir ces moments de pause aussi parce que si je comprends bien, heu, tu es régulièrement assise et face à des écrans, donc c'est aussi bien de de bouger les articulations et heu, de quelquefois de s'évader de, heu, de ces écrans-là, ça peut aussi te faire du bien. Et hem, donc, heu, de ce que j'ai compris, heu, heu, également, c'est que, heu, au travail, donc, tu arrives tout de même à terminer cette tâche parce que, heu, ça, ça t'est imposé. En revanche oui, ce qui te pose un petit peu problème, heu, c'est, heu, peut-être, heu, au niveau des tâches personnelles. Est-ce que tu sais, hem, à quel moment de la journée ça, ça arrive, du coup? Le soir, quand tu rentres, heu, après le travail, les week-ends?
Mmh mh. Oui exactement. Mmh. Oui. Mmh. <clicks tongue> C'est vrai que c'est plutôt le soir, heu, bon, moi je travaille de chez moi, donc, heu, je rentre pas vraiment du travail, mais en tout cas quand j'arrête de travailler et que, heu, ben, je reprends le cours de ma vie et que je vais gérer, heu, des choses, heu, qu'il faut gérer malheureusement, heu. <chuckles> Voilà, heu, c'est vrai que là je vais avoir plutôt tendance à, heu, jongler d'une tâche à l'autre, heu, un peu me déconcentrer. C'est vrai que ça arrive plus, heu, quand je suis fatiguée ou en fin de journée, heu, par exemple pendant les week-ends, heu, je vais pouvoir, heu, exécuter mes tâches, heu, de façon assez, hem, assez normale, heu, sans trop me disperser donc c'est vrai que c'est intéressant ce que tu soulèves, heu, peut être que c'est dû aussi à la fatigue.
D'accord. Oui. Ouais. Moui. D'accord. Oui exactement, ben, là tu as tu as vraiment soulevé un un bon truc, heu, également parce que, heu, tu t'en rends en tu t'en es rendue compte en en le, hem, en le détaillant, en en parlant. C'est que, heu, peut-être que ou, effectivement, heu, c'est peut-être aussi dû à la fatigue. Donc, heu, comme tu après le travail peut-être, heu, tu, heu, enchaînes directement sur, heu, les tâches personnelles, c'est vrai que ton cerveau est peut-être, heu, aussi fatigué et n'arrive plus forcément à, heu, à se concentrer. Ah, est-ce que tu penses que justement ces tâches-là, heu, tu pourrais justement attendre le week-end, heu, pour, heu, les les entamer et les commencer et peut-être vraiment le soir, heu, que ça soit un moment pour toi de de détente?
Mmh mh. Mouais, c'est vrai. Mmh mh. Moui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu me dis. C'est vrai que, heu heu, effectivement déjà je travaille à la maison, donc, heu, en fait je peux travailler, heu, très longtemps d'affilée, heu heu, parce que je me sens bien, parce qu'il y a pas de distraction, heu, justement extérieure. Enfin il y a pas des col vont me proposer d'aller boire un café ou quelqu'un qui va venir interrompre ce que je suis en train de faire. Donc c'est vrai que je trav heu, assez, heu, de façon assez conséquente et sur un nombre d'heures assez important effectivement. Donc c'est vrai qu'en fait, hem, le soir ce serait bien que je fasse, heu, heu des choses pour me détendre et que j'essaie d'éviter, heu, de faire, heu, des choses contraignantes qui du coup, heu heu, prennent du temps parce que j'ai du mal à m'y mettre, heu, parce que je suis fatiguée. C'est vrai, c'est un bon conseil, oui, que tu me donnes. Je vais essayer de l'appliquer.
Mouais. Moui. Ouais. D'accord. Mmh. Oui. Ouais. Oui exactement. Oui oui, exactement vraiment il faut, heu, il faudrait essayer parce que c'est vrai que, bah, au final, heu, ça devient beaucoup trop d'informations, heu, pour, heu, pour ton cerveau au final et heu, tu pourrais, hem, peut-être essayer le soir justement après, heu heu, parce que comme tu es en té en télétravail donc après tes horaires peut-être, heu, voilà tout fermer et aller prendre de l'air donc, heu, essayer de marcher vraiment pour, heu, pour, heu, pour te vider l'es la tête est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais faire?
Oui c'est vrai Mmh mh. Ouais, ouais, heu b ça, j'essaye de le faire, heu, au maximum parce que vu que je travaille, heu, heu, chez moi, c'est vrai que c'est important aussi de sortir un petit peu parce que, heu, sinon, heu, sinon on devient dingue, effectivement, de travailler à la maison, ne pas sortir heu, enchaîner sur la soirée puis dormir, puis recommencer. C'est vrai que oui, oui c'est un en tout cas j'en ressens le besoin, heu. Peut-être que je devrais le faire un petit peu plus, effectivement, essayer de me mettre une petite routine, heu, heu, de fin de journée, heu, sortir, heu, même 1/4 ou une 1/2 faire un petit tour, heu, c'est vrai que ça peut être une bonne solution effectivement.
Moui. Moui. Ouais. Oui, c'est important. Mmh. Oui. Oui, exactement. Non, vraiment c'est c'est important et comme tu le fais aussi, c'est très bien. Donc heu, peut-être, comme tu dis, heu, le faire un peu plus ou un peu plus longtemps, ça pourrait t'aider toi à mmh, à voir autre chose et heu, à ton cerveau également de se libérer et heu, de de s'apaiser également et de pas être tout peut-être, tout le temps, un peu tu sais, comme ça, dans le stress et de devoir faire quelque chose. Après, ce que tu pourrais faire, parce que comme tu dis que tu as beaucoup de d'idées qui viennent, de tâches que tu dois faire, heu, peut-être, que à au lieu de les faire, tu pourrais, hem, essayer de les écrire donc dans le dans le cahier lorsqu'elles elles viennent. Quand tu sais que tu dois faire, heu, remplir ou compléter un un papier, envoyer un courrier donc tu pourrais l'écrire. Et peut-être, heu, heu, après le week-end, réouvrir ce cahier et voir justement la liste, heu, des choses que tu as, heu, tu as à faire.
Mmh mh. Mmh mh. Moui. Ouais. Mmh mh. Oui, tu as complètement raison. C'est vrai qu'en fait souvent, heu, le fait de me déconcentrer, c'est dû, heu, au fait que j'ai plein de choses dans la tête et que j'ai beaucoup choses à faire. Heu et du coup j'arrive pas à choisir laquelle je vais faire, donc j'essaye de tout faire en même temps. Mais au final, heu, heu, c'est pas très productif effectivement alors que, heu, le fait de le noter quand j'y pense c'est vrai que c'est une très bonne idée comme ça ça me sort de la tête. Mais en même temps je l'oublie pas puisque c'est sur le petit carnet et je peux y revenir, heu, plus tard, heu, quand je suis dans de bonnes conditions. Oui c'est vrai je vais essayer de faire ça c'est une bonne idée.
Mouais. Mouais, je vois. Mouais. Exactement. Mouais. Oui exactement, ça pourrait t'aider et peut-être également ce que tu peux, heu, essayer de faire c'est, heu, peut-être, heu, te mettre un créneau, heu, dans la journée par exemple à 15:00. Heu, donc une petite pause également, heu, donc, heu, voilà pour prendre un thé, un café. Hem et, heu, peut-être, heu, te mettre également une autre pause dans la journée pour, hem, à l à la suite de de ce listing, heu, te mettre, heu, peut-être, heu, heu, quand est-ce que tu peux le faire ou des priorités si c'est vraiment, heu, nécessaire, si tu estimes que c'est nécessaire. Ou sinon tu peux, heu, bah te, mmh, garder uniquement la liste et ensuite pouvoir la la regarder, la visualiser le week-end.
Mmh mh. Moui. Mouais bien sûr, bien sûr, c'est une très bonne idée. En tout cas, heu, merci beaucoup de m'avoir écoutée, ça fait du bien d'en parler parce que, heu, comme ça, ça me permet aussi moi de me rendre compte, heu, ce qui peut, heu, bloquer. Donc, heu, merci beaucoup de m'avoir écoutée et de m'avoir donné des super conseils, heu, je vais essayer de les appliquer au plus vite et j'espère que ça m'aidera.
Oui. Je t'en prie vraiment n'hésite pas si, heu, d'autres questions viennent et heu, vraiment j'espère que que, heu, que ça ira et que tu pourras, heu, heu, finaliser certaines tâches sans, heu, vraiment que tout ça, heu, soit, hem, heu soit un trop, heu, une charge, heu, dans dans ta tête, une charge mentale.
Mmh mh. Merci beaucoup.